ああ、南フランス、あの、ニースとかモナコとかそこら辺の国に行きました。
ん。 あ。 ああ-ああ、へえ。あ、いいですね、ニース。ニースってあれですね、あの、なんか海がある綺麗なとこですかね？
はい。 ああ、そうですそうです。海が綺麗で、リゾート地ですね、フランスの。
ああ、はあ。そう、になんええええ、5月に行かれたんですか？
で、ごがつに はい、5月に行ったので、なんかちょっと寒いのかなって思ってたんですけど、ちゃんとあったかくて、すごい晴れてて、すごく良かったです。
ええええ。 ええええ。うんうん。ああ、ああ。あ、そうなんですね。なんか、あの、フランスって聞くと、ちょっと言葉も、あの、英語どうなのかなとか、ことえ、じゃあフランス語も多少できたりされるんですかね？
はい。 うん。 はい。 いや、フランス語はほぼできないんですけど、ま、英語できれば通じる感じではあるので、ま、英語ではい、旅行してましたね。
うんうん。 はい。あ、へえ。あ、そうなんですね。 ええ、ああ、そうなんあたし、ヨーロッパ行ったことないですね。なんか、あの、うーん、たぶん、綺麗なとこがいっぱいあるでしょうね。ポルトガルとかなんか行ってみたいなと、なんか、ぼんやり思ってるんですけど。
ああ、そうなんですか。 はい。 うんうん、いやあ、素敵です、ポルトガルも。
うーん。 あ、ポルトガルも行かれました？
あ、はい、なんかヨーロッパに住んでたことがあったので、それではい、行ったことがあります。
あ、ええ。なんかポルトガルのイメージって、なんか、あの、こ、デザインが洗練されてるってイメージがあるんですね、あたし。
ああ、でも、なんか、模様とかすごい綺麗かもしれないです、あの、街の、あのはい。デザイン性があってすごい素敵な街です。もうぜひ行ってみてください。<chuckles>
あ、やっぱりそうですかね。あ、うんうん。 あ、はあ。あ、行きたいです。いっかいね、あの、四国に、ううーん
はい。
こう、旅行に行った時に、ポルトガルで、もうなんか使わなくなった電車かな、なんかポルトガルの電車が、あの、もう、実用で走っていて、みんなが利用していて、なんな電車が、普通の日本の電車と違って、すごいなんかスタイリッシュな、なんか細長い、なんか凄い素敵な感じの電車だったんです。
はい。 うーん。 はい。 はい。 へえ。
え、なんかポルトガルって、なんか、どんなところだろうみたいに。もう、かなり、それ、前の話なんですけど、ちょく、ちょ思いを馳せて、なんか、1回行ってみたいなと思ったりしたんですけどね。
はい。 いや、めちゃくちゃいいですね。ななんか初めてきました。日本に海外の電車が走ってるっていうのが。
走ってました。もうだいぶ前の話ですけど。うーん、で、なんかちょっと、凄い、あの、デザインが、凄い、あたしの好みに合うというか、凄いスタイリッシュな感じで、日本の電車ってもう大体見慣れた感じで、まあ、どこでも、日本全国あんな感じかなっていう感じの電車なんですけど、ちょっと違う、一味違う、そんな感じの電車だったんですよね。うん。
へえ。 はい。 あ、そうなんですね。へえ。
うん、そっか、ヨーロッパってやっぱり、あの、芸術とか、そうゆう、ん、なんかデザイン性とか、なんか美しいものがいっぱいあるってゆう感じですよね。あたしも海外旅行好きなんですけど、主になんか、アメリカに旅行するのが好きで
はい。 うんうん。 はい。 ああ、そうなんですね。